Nakakatuwa lang kasi no, nung nag Battle of the Band kami hindi namin inexpect na mananalo kami. Kasi yung biglaan lang talaga as in yung sabi lang nila, hoy ano day off mo ba? Ganun. Pwede ka ba mag-day off ng gantong lug ano gantong araw? Kasi yung araw na yun na-expect nila day off ko eh, hindi ko naman day off. Kaya yun yung parang inano nila, <sniffs> eh, sakto naman. Yung tawag dito yung, parang araw ng Battle of the Band sumakto dun sa day off ko na akala nila day off ko talaga. So ayun inano ko siya pinagpaalam ko na lang dun sa boss ko. Natatawa lang kasi ako mm, parang alam mo yun. Oo. Tsaka saglit lang kami nag-practice as in. Nakakatuwa lang talaga parang alam mo yung biglaan? Tapos, ayan o di sabi nila sakin, uy sakto ayan ganyan sabi ko uy hindi talaga sakto, nagpaalam ako sa boss ko. Di ayon siguro mga oras lang yung practice namin. Tapos sumalang na kami nakakatuwa pero na perfect namin. Tapos hindi namin ineexpect na mananalo kami. Oo, so nung nanalo kami talaga namang talunan kami dun sa stage. <chuckles> Nakakatuwa lang oo.
Ay ang galing naman. Mm. Oo. Oo. Oh. Nakakatuwa. Naging bonding siya no? Nakakatuwa. Mm. Mananalo. Oo kumbaga hindi niyo naman kasi pa inaasahan talagang mananalo kayo no. Tapos kayo pa yung oo parang sige bahala na parang ganun yung topic niyo eh, kumbaga yung nasa mindset niyo nun. Eh, kamusta naman yung, ah, kumbaga yung mga personalidad niyo? Ah, talagang iba-iba ba kayo at hindi niyo ine-expect na mag ja-jive kayo or mag magiging magkasundo kayo? Tapos, ah, pano yung ano niyo kumbaga pano yung connection niyo? Ah, regular ba kayo nag-uusap sa mga mes ah, messaging app? Or parang minsan may mga wala talaga kayong pag-uusap simple ano, paano ba?
Hmm, para trip trip lang. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo totoo yun. Oo. Mm. Bale ano no yung sa personality namin iba-iba talaga kasi may mga nonchalant, may OA. Basta ganun yung mga ano namin eh, yung iba talaga hindi talaga makausap kasi merong nonchalant na nag nagsasalita naman pag kinausap mo. Yung iba talaga ayaw talagang magsalita kung talagang ano yung parang na naaano nalang kasi nga kailangan ng ganto ganyan. Pero oo yun lang yung maganda kasi nga dahil nga dun sa pare-parehas naming hobby dun kami nagkaroon ng koneksyon. Tas ayun no yun din yung na nabanggit mo din yung, ah, sa kung pano kami nag nag uusap or pano kami nagkokontakan ganyan. Sa ano Messenger. Dun kami nag-aano parang may GC kami doon tas dun dun nag-aano sila nag-a-update kung uy ano pwede ka ba ng gantong araw? Sa totoo lang ngayon hanggang ngayon nagayakag-yakag sila kasi kaso nga lang, hindi ko mab mabalanse yung oras ko parang hirap ako magbalanse ngayon ng oras. Kasi 'pag um-oo ako sakanila mapapabayan ko 'yong anak ko. So oo hmm. Pero ang maganda lang dun kasi naiintindihan nila yung sitwasyon ko siiyempre naman anak ko yun eh, alangan sila unahin mo. Mm totoo yon.
Mm. Mm. Pero kasundo niyo sila? Oo. Oh, nice. Oo. Oh! Oo. Ay ang galing. Oo. Hmm, oo kumbaga iba na rin talaga yung sitwasyon ngayon. Mm. Pabayaan.